Eh, ikaw, kung ano, sa tingin mo 'yon ano kaya yung pangunahing dahilan bakit tumataas? Siguro sa akin ano lang 'to, eh
Mm.
parang 1 plus 1 equals 2. Kumbaga, demand and supply 'no? Kung minsan walang supply, eh. Eh, ang taas ng demand.
Oo. Totoo. Opo, 'di ba may mga shortage?
Oo, shortage, yun. Sa mga sa mga isda, 'no? Sabi, wala raw mahuling isda sa atin 'no? Eh, nag-i-import. Bibili sa ibang bansa. Yun kaya namamahal. Yung mga bigas ganun din. Ah, bakit mahal ang bigas? Kasi walang walang sapat na supply dito sa atin dahil, ah, tagtuyot 'no, walang wala'y walang ani, kumbaga. Bibili ng ng bigas sa ibang bansa, parang gano'n. Yun para sa akin, ah, 'yun 'yong cause and effect no'ng ano, no'ng 'yong pagtaas ng ng fluctuation ng presyo, 'no?
<laughs> Mm. Mm. Oo, totoo po 'yan. Mm. Opo, 'no? Parang 'yan din po ang naiisip ko, yung pangunahing dahilan kung bakit tumataas yung presyo dahil nga po nagkakaroon ng shortage. Minsan po parang artificial lang 'tong shortage na 'to dahil may mga nagho-hoard po talaga eh, 'no, 'di ba? Parang oo, 'di ba? Hindi natin alam kung sino yung mga nakikinabang. At is parang sila-sila lang din ang nakikinabang naman sa ginagawa nila, 'di ba? Parang kawawa naman yung mga ordinaryong tao na katulad natin na nagiging, ah, apektado sa mga ganitong klaseng kalakaran, 'di ba po? At yung sa
Mm. Hino-hoard nila. Oo, totoo 'yan, totoo 'yan. Negosyo 'yan, eh. <laughs> Sila din, sila din. Mm. Mm. Mm. Totoo. Kagaya ng ano, gasolina.
Mm.
'Di ba? Bakit bakit anta hindi na bumaba ng husto. Siyempre, maraming negosyante.
Totoo po. Ang lagi po nilang sinasabi, eh, inflation, ganyan, ganyan. Pero pa'no ba natin mapapababa ang inflation? Wala naman din tayong, ah, as ordinary people, wala rin naman tayong kakayahan. Kaya tayo po talaga ang laging naiipit, 'di ba po?
Oo, dollar ano daw, base sa dollar. <laughs> Hmm. Kaya nga, eh.
'Di ba? At
Eh, mahirap talaga. Eh, siguro, ganun na rin. Ang problema kasi, ah, kung minsan, sa gobyerno na rin na kailangan talaga gumawa ng aksiyon ang gobyerno 'no, para, ah, matulungan tayong mga mamimili pagka gan'tong sitwasyon. Gaya niyan, nag-po-provide sila ng kaya lang 'yong bigas na pino-provide nila minsan, hindi masarap.
Oo, totoo po 'yon.